Olha, eu estou passando por um problema agora, que eu gostaria de partilhar com você. E se você tiver uma dica, um conselho pra me dar em relação a isso, eu vou ficar muito contente.
Ah, claro. Com certeza. Qual que é o problema? Pode me contar. <chuckles>
Então, eu estou com uma certa dificuldade pra relaxar no tempo livre que me sobra assim, sabe? Hã, eu tenho uma rotina q que ela é muito exau exaustiva, né. Eu estudo, hã, trabalho tamb os dois a partir de casa. Faço academia, faço crossfit. Então, isso toma, assim, bastante meu tempo do dia, né.
Uhum. Sim. Nossa. Entendi, entendi. Tá qua está com a agenda cheia assim. <laughs> Hum. Hã. Aham.
E Exatamente. Aí, quando chega assim pra nu nos meus momentos pra relaxar ou, até mesmo, quando eu faço uma pausa dos estudos ou trabalho, assim, eu acabo não relaxando. Fico preocupado. "Será que eu tô, né, hã, fazendo certo em em descansar? Será que eu estou fazendo certo em relaxar um pouco?" Porque eu tenho um um limite pra traba pra me formar nos meus estudos, que é mais ou menos em 7, 8 meses e eu sinto que eu eu dando essas pausas, eu não estou dando o melhor de mim nessa nesse projeto, né? Aí, assim, eu eu fico mesmo sem saber o que fazer, como agir. Se eu realmente, eh, tiro o meu descanso, se eu continuo, hã, a estudando e trabalhando sem pausas. Assim, eu estou meio confuso.
Uhum. Ai, sei. Uhum. Hum. Entendi Hum. Entendi. Claro. Eh, então bom, deixa eu deixa eu entender melhor. Bom, sua agenda é bem cheia, né. Você faz bastante coisa, né? Eh, mas me conta: Sempre foi assim? Você já teve momentos que t que fazia menos coisas? Era, hã, ti teve momentos mais calmos na sua vida e agora que tá assim pesado, puxado, cheio de coisas? Me conta.
Aham. Aham. Sim. Olha, hã, eu sempre tive eu eu só estudava. Estudava e e fazia o a minha academia e tudo mais. Só tinha esses 2 essas rotinas mesmo. E nessa nesse tempo, eu conseguia descansar tranquilamente porque eu não tinha assim tanta coisa pra f fazer. Aí, depois, acrescentei, né, o trabalho. Encontrei esse trabalho também, que é home office. Então, ele toma, assim, bastante tempo do do do meu dia. E a partir daí, que eu encontrei esse trabalho, que eu passei a ter essa essa ânsia essa essa ansiedade toda por por relaxar e tudo mais. Foi mais ou menos a partir desse momento.
Tá. Sim. Uhum. Sim. Entendi. E isso e isso acontece pra com você todos os dias ou é uma coisa eventual, né. Eu eu entendo que agora isso está te incomodando, né. Porque, eh, no momento de relaxar, você fica pensando em outras coisas. E é é isso, né. Nesse momento, está te incomodando e e a agora. Tá. Entendi. Então, u eh eh deixa eu te falar <giggles> uma coisa: É o seguinte, né. É importante e realmente é super normal, na verdade, eh, ficar assim, quando você tem uma rotina tão exaustiva, né, igual a sua. Mas esse descansar assim é extremamente importante até pra você poder realizar as suas atividades de uma forma melhor, né? Porque se você não descansar, você vai ficar incompleto ali, né, pra resol pra resolver pra realizar, principalmente você falou que estuda, né? Você precisa estar com a mente tranquila, vazia. E me conta só, assim: Como é que é a sua rotina do seu dia? Você estuda de manhã, você estuda à noite? O seu trabalho Você você falou que tem mais do que um trabalho, né? Você tem um trabalho extra, né? E um outro trabalho mais oficial assim, é isso?
U Aham. Exato. Exatamente. Aham. Tá. Exato. Aham. Aham. Não. Na verdade, eu tenho um trabalho só, hã, que é esse de home office. E aí minha rotina é: eu acordo, né, lá pras 7h, v vou, tomo meu banho, hã, tomo meu café da manhã e vou direto pra academia. Logo assim de manhã, né. Volto da academia e eu já começo ali a a dar uma trabalhada. Fico mais ou menos umas 3 trabalhando, porque meu horário é flexível. Então, eu posso organizar aí o horário. Passo essas 3 horas, já vou direto estudar. Também passo por aí umas 2 horas estudando e tudo mais. Depois do estudo, volto de novo pro trabalho. Finalizo ali. E depois volto pros estudos. E nessa nessa organização toda, quando eu fa tento fazer uma pausa pra relaxar, nem que seja de 15 minutos, cara. Eu juro, eu fico, assim, com a cabeça a mil. Aí, isso começa a me dar ansiedade. Eu começo a ter pensamentos intrusivos, do tipo: "Nossa, eu poderia estar estudando, tô perdendo tempo", né. E eu sinto isso mesmo aquilo que você disse: se eu faço tudo isso direto, como eu tenho feito, eu sinto muito exausto. Eu me sinto muito cansado. Aí, eu vou tentar estudar, não consigo aprender d direito. Não consigo gravar as coisas. Fico nesse limbo assim, horroroso.
Tá. Tá. Tá. Ah, tá. Ah, que bom. Uhum. Hã. Puxa. Tem sempre Sim. Aham. É. Eu imagino que sim. É. E e você ce tanto o estudo, quanto o trabalho, hã, você faz o seu horário? Você não tem um horário específico? Vo você que determinou ele? Ou você tem aula mesmo, assim, como que é?
Então, hã, eu faço meus horários porque eu estudo por módulos. As aulas são gravadas. Hã, eu consigo ali assistir quando eu quero. Às vezes, tem ali uma live, né, que é o hã, que tem que ser mesmo naquela hora e tudo mais. Mas a maioria sim, é eu mesmo que faço o meu horário. Que eu consigo dividir ali essa os estudos e o trabalho por módulos.
Ah, ok. Uhum. Ah, entendi. Entendi. Bom, então, é uma coisa que eu acho que você precisa mesmo é se organizar nesse tempo livre, né. Mas você falou que não consegue relaxar. Bom, eh, tem algumas coisas aí, né. Eu imagino, né, como eu falei pra você: é importante que você relaxe até pra pra você performar melhor, né, tanto no trabalho, quanto nos estudos, né. É importante esse tempo livre. Agora, esse tempo livre que você tira, assim, e aí se sente culpado, você faz o quê? Você faz nada? Você e ou faz uma meditação? Você assiste alguma coisa? Você, hã, pega o celular? Que que você faz nesse tempo livre que o pensamento tá o pensamento intrusivo ali te incomodando?
Exato. Aham. Aham. Olha, geralmente eu vou dou uma volta aqui no parque da rodovia, que tem atrás da minha casa. Dou uma passeada. Ou, então, quando está chovendo, eu fico mesmo hã, hã, em cima da cama vendo TikTok, ou vendo Youtube, vendo um filme. Mas não passo ali muito tempo, né. Hã, basicamente isso. Eu dou, hã dou, hã, uma relaxada assim dando uma passeada ou então vendo coisas no celular. É basicamente esse o meu tempo livre que eu uso pra relaxar.
Ah, tá ótimo. Aham. Tá. Hum, entendi. É, esse passeio ao ar livre é ótimo, assim, né. Claro que, como o pensamento intrusivo está te atrapalhando mas, eh eh, começar a prestar atenção mais, sei lá, ouvir uma música relaxante enquanto você faz uma caminhada. Será que isso pode funcionar pra você? Porque, hum, estar com a mente vazia e vir esses pensamentos, é que eu imagino que seja o problema, né. E ficar pensando: "Ai, eu estou aqui gastando tempo", né. Mas entender que esse tempo livre é tão importante, né, que t que também faz parte do processo, que você ficar fazendo só coisas e não parar esse tempinho pra você, vai ser muito prejudicial, né. Eh, então en
Aham. Cara, eu sim. Aham. Sim, você tem toda a razão.
entender isso, né, que que é importante, né. Ter essa clareza de que é importante, e e tentar fazer, ali, com uma atenção plena mesmo com o que você está fazendo, né. Então se você está caminhando, eh, prestar atenção no no local, na natureza não sei se é um local, assim, arborizado, né. Normalmente quando é arborizado, você tem bastante coisa da natureza pra prestar atenção. Respirar fundo, né, fazer algumas técnicas de respiração enquanto você caminha. Isso tudo vai livrando a mente, né, de pensamentos, assim, intrusivos que que te deixam estressado. Uhum.
Hã. <laughs> Exato. Aham. Sim, e e realmente, hã, o parque que onde eu vou e é totalmente arborizado, tem um rio que passa pelo parque. É a coisa mais linda, assim, do mundo mesmo. E talvez se realmente fazer isso que você disse, ah, pode realmente fazer com que minha cabeça dê uma desacelerada ali, né. Passar a reparar, ah, a natureza, sentar ali em frente ao rio, né, fazer alguma coisinha, ouvir uma música, coisa que eu não faço também. Ah, realmente, ah, eu eu poderia mesmo fazer isso, você tem toda razão.
Ah, isso é ótimo. Aham. Aham. Sim. É. Exatamen É. E outra coisa também, que você fazer um cronograma certinho, porque eu eu vi que seu dia me parece bem estruturado, assim, né, você tem horários pra fazer as coisas. E colocar essas pausas pra relaxamento, 1, 2 ao longo do dia, assim, eh, como um horário mesmo, determinado: "Olha, entre i essa atividade e essa outra atividade, eu vou pa pa" até porque, eh, por exemplo, se quando você faz caminhada ao ar livre, é importante você também tomar um sol, né, porque faz bem pra saúde, vitamina D. Tudo isso melhora melhora o a seu aprendizado, já que você estuda, né. E e essa energia que você pega, ali, dessa caminhada, é importante também para o trabalho, né, porque você volta mais focado no trabalho. Então, entender essa importância, eh, eu acho que vai te deixar mais calmo, assim, e não com a sensação de que estou perdendo tempo, né. Que é o que você está sentindo, né? É
Exato. Claro. Hã. Exato, exato, é essa a mesma sensação. Ah, o único problema do da dessa disso que você disse é o sol, porque como eu estou na Europa, eu estou aqui em Portugal, e o inverno, assim, já está mesmo na porta, que tá um frio menina, que você não tem noção. Às vezes o sol dá uma aparecida, aí eu dou mole, né, não vou pa passear no sol, não não pego aquele sol, porque realmente o que você disse é extremamente importante, ainda mais pra gente que é latino, que é brasileiro, está acostumado a pegar sol, aquela felicidade toda, e realmente não tenho feito isso não.
Ah, agora está frio. <laughs> <laughs> Eu imagino. Entendi. <laughs> Pois é. É o É, o sol dá uma alegria enorme, assim. Muda a a a vibe do dia, né. Então assim, já que é meio raro o sol aparecer mas quando ele aparecer, você tem que sair um pouco, não pode se sentir culpado por isso, viu. Porque e esperar passar esse momento. Mas você está na Europa também, o verão também quando chegar, ele é be bem ensolarado também, né. Aí
Aham. Exato. Isso. Nossa, você não tem noção do quanto é ensolarado e quente aqui menina, porque o o lugar onde eu moro é é meio em meio às montanhas, sabe? Tipo, é é mesmo como se fosse buraco, e e a gente está ali cozinhando quando é sol quando é f f é calor, é calor mesmo, e quando é frio, é um absurdo ui, você não tem noção, parece mesmo que estou no caldeirão da bruxa ali, derretendo. Mas esse sol me faz muita falta.
Eu acho que Entendi. <laughs> <laughs> É num caldeirão, ali. <laughs> Entendi. É. É, o sol é realmente importante, então não precisa ficar muito tempo no sol, mas ele é vida, né. Eu acho que precisa de um pouco de sol. Então, ter essa rotina, assim, mesmo que agora, né, inverno tá frio, mas quando o sol aparecer, sai, ou até quando ele não aparecer, se agasalha um pouco, dá uma volta, né, porque eu acho que isso faz bem, assim, dá uma dá uma relaxada na mente, e não fica pensando se dar esse momento, mesmo, assim. Eu acho que vai te fazer realmente muito bem, pra conseguir relaxar. Ah, aproveita até uma técnica de respiração enquanto você caminha também, isso pode ajudar a não deixar esses pensamentos virem, né. E e se dar esse momento, vai ser bom. Você vai ver, a o como melhora a a própria rotina do dia mesmo, né. E não o contrário, não essa sensação de estar perdendo tempo, né, pelo contrário, né, você volta até mais animado depois. <laughs>
Hã. Claro. Exato. Claro. Exatamente. É isso mesmo que eu tenho que fazer cara, porque a ansiedade ela está tomando conta demais, ela tá atrapalhando o meu dia, não estou conseguindo relaxar no tempo que eu tenho pra relaxar, sempre vem esses pensamentos de que estou perdendo tempo, de que eu não deveria estar ali parado, de que deveria estar produzindo e produzindo e produzindo. Então isso tem realmente me prejudicado bastante nesses meus objetivos. Mas olha, eu vou fazer realmente isso que você disse, eu vou dar mesmo essas passeadas na naquele parque, reparando a natureza, botar uma musiquinha, ali, pra relaxar. Tentar aliviar esse peso todo que tem que tá vindo nas minhas costas, porque eu preciso melhorar isso. Mas olha, foi um prazer enorme falar com você, as suas dicas me ajudaram muito, eu vou seguir os seus conselhos, muito obrigado por me ouvir, por tirar esse tempinho pra mim, e foi um prazer falar com você, tá bem.
Uhum. Aham. Ah, legal. Aham. Uhum. Ah, imagina, eu que agradeço por confiar, e e se abrir, e se expor assim, e eu espero realmente que dê certo e que você consiga de fato relaxar, e colocar esse tempinho pra você. <laughs> Tá bom, até mai